Слушай, мне кажется, такое у всех бывает. Но вот про себя я точно знаю, что <chuckles> ну, не то, что бы у меня мотивация пропадает, но я могу много отвлекаться. Я могу отвлекаться на телефон, например, да, начать что-то делать там и там, о, ответить на сообщение. Ну, сама знаешь, ответила на сообщение, потом там: ой, какое-то видео, а потом раз уже час-два прошли. Да-да-да. Но вот что в течение дня там, что перед сном. Вот поэтому я прям очень сильно стараюсь перед сном, э, выключать телефон, относить его на зарядку в другую комнату.
Мгм. Мгм, мгм. Затянуло, да. Мгм. М, даже так, ага, ага.
Да, потому что, не потому что, на самом деле, это настолько сильная привычка, настолько сильный доф дофамин для человека. Да, ну, ну, по крайней мере, я знаю, что не я одна такая. Многие там <chuckles> любят побыть в телефоне, да, наверняка.
Мгм. Мгм, мгм. Заплыть уплыть куда-то.
Да, да, да. И, на самом деле, это уже реально вот в природе человека. Мне кажется, если себя не контролировать, ну, т ты даже в очереди сидишь, хочешь побыть в телефоне. Ты там не наблюдаешь там за стеной, там за тенью на стене. Да или за остальными за чем угодно. Ну, так вот и я стараюсь прям очень себя контролировать, ко когда у меня появляется желание залезть в телефон. А, во время там работы или чтения даже я могу читать и там: о, надо же это посмотреть, да, и полезть в телефон. Поэтому во время чтения я стараюсь убрать его подальше.
За остальными, да. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм, это здорово, <chuckles> это такие, такая самодисциплина хорошая. А вот скажи, ты добавляешь к этому своему трекеру ещё какие-то новые полезные привычки?
Ну да, я ка каждый раз, э, что-то меняю, что-то добавляю, то что-то там стабильно остаётся. Вот всегда там медитация, понятно, работа, вот эти гвозди, прыжки. Вот, и потом, в зависимости от м месяца, в зависимости от времени года, что-то добавляю, что-то убираю. Вот даже, ну, конечно, всё сейчас не вспомню. Но видишь, сейчас, например, витамины, да, потому что холодное время года пришло, особенно поэтому. Вот, потом витамины для ребёнка тоже добавляю туда, потому что если, кстати, я не отмечу, я реально забываю вот их их дать. Да, потом зн могу добавить, например, там, э, пробовать новые рецепты. Вот, потому что привыкаешь бывает к обычным блюдам, к обычной еде, да, и хочется что-то новое попробовать. Вот, и там, допустим, решаю, что каждые там 3 дня или каждые там 4, буду пробовать какой-то новый рецепт. И соответственно, концентрирую на этом внимание там и чт и делаю.
Мгм. Мгм, мгм мгм. Мгм. М-да, да. Ага.

А бывало у тебя такое, что, например, к мотивация как будто уходит, что забыла, не хочется? Или ты уже так бы бывает такая?
Да. Да, знаешь, бывало, особенно в самом начале, когда я вот завела этот трекер, я его как бы, ну, скажем, придумала, да, вот такой, который именно мне удобный, и повесила его, и там, знаешь, с таким энтузиазмом отмечала, радовалась. А потом прошло какое-то время, и, знаешь, то что-то я заболела, потом ребёнок заболел, и там стало слишком много пустых квадратиков. И я такая: "Блин". Знаешь, и приходь о приходится выбрасывать эту бумажку просто. Да, ты ведь понимаешь, и вот, и заново начинаешь новый месяц и думаешь: "Окей, сейчас по новой". И да, были, в общем-то, такие месяцы
Мгм. Мгм. Мгм. А, мгм, мгм. Ага, прям ты, вот, для тебя надо новую к э, новую листок чистый начать, а, ага.
Но когда месяц уже заканчивается, не-не-не, когда месяц заканчивается, ты просто смотришь такой: "Так, вот тут 2 недели, там, допустим, я ничего не отмечала". Ну, не значит, что ничего не делала, да, но не отмечала. И всё равно, знаешь, как будто бы, ну, нь нехорошо, да, нь не недостаточно было дисциплины.
М, мгм. Самооценка как будто, да, самоуважение как будто немножечко так, нь не очень хорошо это чувство. Ага.
Да, да, потому что, знаешь, да, на работе мы такие можем быть ответственные, всё делаем вовремя, да, а в первую очередь-то надо быть ответственным перед собой на самом деле.
М, действительно, да.
Да, ну и, в общем, отвечаю на твой вопрос, да, были такие периоды, когда, м В общем, этот трекер у меня не работал, да. Но, видимо, знаешь, нужно было привыкнуть. И там где-то через полгода я к этому привыкла и вот теперь постоянно этим пользуюсь.
Мгм, а то есть у тебя заняло 6 месяцев, чтобы вот у тебя вошло в такую стабильную привычку. Ы, мгм, 6 месяцев, мгм.
Да. Да-м. Но, видишь, сейчас всё рабо работает. <chuckles>
Вообще отмечают, да, что 1. Ну, здорово. Вообще отмечают, что первый такие критический. Если в течение 3 месяцев удалось соблюдать какую-то привычку, она потом войдёт в сознание и закрепится. Вот именно 3 месяца, получается, ещё плюс 3 надо накинуть, чтобы это стало действительно сильной привычкой, рутины, так, хорошее.
Мгм. Ну, вот для меня, да, да, для меня получилось так.

Мгм. Мгм. А то есть у тебя есть отдельный блокнотик такой.
Да, да, у меня есть заметка типа с желаниями на этот год. Да, и с какими-то желаниями, кстати, ну типа вишлист подарков тоже есть, потому что когда приходят праздники, да, начинают люди спрашивать: а что тебе подарить? Там да. Вот я это тоже записываю <chuckles> туда же ря рядом. От ну и знаешь, я какие-то курсы я проходила, там советуют писать прям 100 желаний, чтобы вот прям разогнать свои желания. Да, я думаю, что это
Мгм, мгм, мгм. Во, <laughs> ага. Ага. Мгм, мгм, мгм. Вытаскивать желание прям.
Да это тоже такой хороший способ и шаг помогать себе расти каждый день. Потому что, ну да, начинаешь понимать, вот, а чего ты на самом деле хочешь. Потому что иногда кажется, э, м, что ты хочешь 1, 2, 3, а когда начинаешь об этом там размышлять и мечтать, получается гораздо больше ве вещей, да, и больше мечтаний.
Мгм. Мгм. Хочешь. Мгм, мгм. Здорово, здорово. Ну что, спасибо тебе, что поделилась своими маленькими шажками, как ты вводишь в свою жизнь. Было интересно послушать, что-то нового услышать, особенно про прыжки на пятках. <laughs> Можно тоже попробую.
Да. Да. Мне тоже было интересно обсудить. Ну, кстати, я ещё забыла тебе сказать и посоветовать, э. Я ещё, знаешь, что делаю? А, включаю таймер, например, читать час. Вот я включаю этот таймер и вот после этого не лезу в телефон. Вот так на заметку.
Мгм. Мгм, мгм, мгм. Ага, ну такой дисциплинированный человек. Ты стала дисциплине
Да, но нет, вот как раз потому что я недисциплинированная, поэтому я этим пользуюсь, да.
Мгм. И получается читать 1 час?